Да, ты знаешь, вот, э, в последнее время какая-то моя жизнь такая стала серая, разна неразнообразная. Э, нет какого-то в ней, я не знаю, драйва, какого-то прикола. Хочется, знаешь, э, может быть, каких-то событий. Это, скорее всего, связано с тем, что я переехала, и как-то все мои друзья остались в другой стране. И теперь, э, у меня, знаешь, жизнь, она просто из какой-то бытовухи состоит, из рутины, но у меня нет возможности сейчас это поменять. Но я единственное, что хочу, я хочу, чтобы вот, знаешь, в каких-то простых вещах я могла находить радость. Может быть, в каких-то мелочах, там, э, в каких-то, э, ежедневных моментах, которые 100 % есть. Я бы очень хотела, чтоб ты мне помогла найти эти мелочи и как-то, и чтобы посоветовала, как их замечать, как их чувствовать. В общем, чтоб мы с тобой поговорили на эту тему.
Так. Так. Я поняла тебя. А, ну у меня сразу вот такой к тебе вопрос. А вот какие мелочи обычно тебе вот приносили радость, когда ты жила в своей стране? У тебя были ли какие-либо хобби, которые вот тебя радовали, которые тебя, ну, просто захватывали полностью?
Ты знаешь, да, я очень любила готовить еду, потому что у меня там были друзья, мы часто встречались, делали какие-то, знаешь, там, посиделки. И они всегда приходили ко мне в гости, знали, что я красиво накрою стол. Я любила, знаешь, там, сервировать всё красивой посудой, какие-то там салфетки прикольные покупать, искать какие-то, знаешь, такие рецепты необычные, какие-то закуски придумать, что-то вот такое. И вот это доставляло мне такую большую радость. То есть я любила принимать гостей и прям готовить для них.
Так. Слушай, ну я понимаю тебя. Ну вот когда ты переехала в другую страну- а ты как давно ты, во-первых, живешь? У тебя наверняка уже появились какие-то знакомые, может быть, э, соотечественники. Может быть, они не близкие друзья, но всё-таки знакомые или соседи. С кем-то ты уже познакомилась?
А, ну как сказать? Во-первых, п ну как переехала я, щас я тебе скажу, 5 месяцев назад. У меня есть вот именно, что есть знакомые, но это н это не настолько крепкие связи, чтоб я захотела их там пригласить в гости, чтоб мы там о чём-то могли, знаешь, вот так прямо болтать. То есть, э, таких прям друзей-друзей у меня нет. Э, однажды я приглашала, м, одну, м, как бы, м, ну да, коллегу, в общем. Но, честно говоря, это, э, было не очень как-то, м, ну в общем, мы не сошлись. М, да, некомфортно это было, мне как-то странно. И я, в общем-то, после того случая больше никого не приглашала, и, э, даже не знаю, у кого и как это вообще работает в новой стране и всё такое.
Сотрудницу. Некомфортно. Всё я тебя поняла. А, послушай. А еще вот такой вот: у тебя есть какое-то вот хобби, которое помимо того, что ты, э, любишь готовить, накрывать, сервировать- э это очень здорово. И понятное дело, что когда есть для кого, у тебя еще больше энтузиазма, да, приходит тебе тебе прям этого хочется. Но помимо вот этого, у тебя, а, были ли вот в твоей стране увлечения такие, как походы, может быть? Может быть, э, занятия- походы в спортзал, э, занятия в тренажёрном зале? Может быть какой-то кружок, э, я не знаю, по, ам, может по вязанию. Вот у тебя вот какие-то вот такие вот были, а, какие-то привязанности, хобби, вот из тех, что я перечислила?
Э, да, ну ш из того, что ты перечислила, я любила ходить в спортзал, но в принципе я и сейчас это продолжаю делать, но это в основном, знаешь, это как рутина моя. Я не скажу, что это там какое-то развлечение, либо что-то такое. Э, это для здоровья. Я хожу, там раз делаю разминку, какие-то упражнения, окей. <sniffs> То, что мне еще, э, приносило радость, я любила ходить в кино, э, любила ходить в, э, кофейни различные, потому что особенно кондитерские, где делали какие-то интересные десерты. Я вот любила изучать все кондитерские в своем городе, их было много, и это было <clears throat> очень такое вкусное времяпровождение. Вот. И Да, что я еще любила? Ну
Так. Мгм. Понимаю.
М, мастер-классы какие-то я посещала, там флористику, например. Но сейчас в городе, в котором я живу, знаешь вот этого всего нет. Нет кафешек. Это очень маленький город, очень закрытый такой, и, э, это вот добавляет сложности, что, э, в том-то и дело, что, знаешь, я хочу вот в каких-то мелочах бытовых находить радость.
Ну, этого Так, я поняла тебя. Хорошо. А вот я знаю, что такое вот, э, присутствует, э, в как бы, смотря в какой ты стране живешь, но во многих странах, да, устраиваются какие-то вечеринки, какие-то праздники, тем более сейчас вот грядет, а, праздник Рождества, да. И везде где-то устраиваются какие-то или парады, или какие-то, э, ну вот, э, в в ресторанах они объявления вот дают, в газетах где-то, что, а, мы делаем вот такую вот вечеринку, каждый желающий может прийти. Ты можешь туда прийти и приготовить свое какое-то блюдо. И это уже увидит кто-то, и, естественно, будут к тебе подходить, и т у тебя уже завяжется знакомство, и плюс это как раз то, что тебе нравится. Ты можешь, э, что-то приготовить, а, даже подойти в тот же какой-то маленький ресторанчик частный, да, и сказать: "Вот, э, у меня есть вот такое вот, я умею делать вот то-то, то-то. А можно я вам вот сделаю тортик, а, вы и принесу вам, вы его оцените?" Возможно, а, э, ты сможешь, а, как бы, им предлагать свою продукцию, и они будут те продавать. Возможно, вот так. Не пробовала?
Мгм. Мгм. Мгм. Э, нет, я не пробовала, даже как-то мыслей таких не было. Наверное, даже как-то страшно. Но это хорошая идея на самом деле. Знаешь, где-то даже выйти из зоны комфорта, где-то, может быть как-то переступить через свои страхи. Я вообще люблю такие какие-то челленджи, какие-то вызовы. Может, эм, даже попробую. Но вот ты до этого сказала, что есть, э, какие-то группы, где встречаются соотечественники, празднуют Новый год. Где эти группы найти? Как найти этих людей?
Да. Вот. А вот это тоже немаловажный вопрос. Ты можешь зайти, а, в какой-то, м, в интернете найти, ам, а по объявлению. А, в смотря в каком ты городе живешь, э, там, в каком штате или в какой стране. Вот просто своих русскоязычных, а, ам, ну, какие-то комьюнити, если они есть. И они в у них всегда есть какие-то объявления. Ты просто в интернете забиваешь это и находишь. Или, и просто там, э, даже если они не в твоем городе, они не в твоем штате, ты просто начинаешь переписываться, и ты обязательно там найдешь людей, которые, а, близки тебе, именно вот, э, с твоим, а, влечением, вот к тому, что ты готовишь. Там есть прям вот: вбивая себе в интернете, а, люди, э, ум эль эм, кто любит готовить, а, и кто даже может выставлять свои, а, ну, как бы, не на то, что не на не на конкурс, э, то, что он готовит. А они вот, э, м, перед каждым праздником, ам, бывают такие вот ярмарки, где каждый может прийти и что-то приготовить и продавать. И там ты 100 процентом с кем-то познакомишься, или в газетах, вот, объявлениях. Ну, в газетах, э, навряд ли, а вот в интернете именно, вот, чт если ты забьешь, а, в поисковую, э, строку, что ищешь, э, как бы группу людей, которые любят готовить. Ты обязательно там найдешь, э, с своих,, <chuckles> своих людей. И уже, э, пойдешь и пойдешь дальше с ними общаться. Может быть, они недалеко от тебя живут. А, возможно, вы можете встретиться, обменяться своими какими-то рецептами, своими своей продукцией, так сказать. И на вот этом фоне у вас может возникнуть дружба, и, тем более, а, эти люди будут близки тебе по духу, потому что у них тот же самый интерес, как и у тебя.
Мгм. М, мгм мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ты знаешь
Я бы тебе вот это вот посоветовала бы.
ты знаешь, это очень интересно. Я вообще не думала в эту сторону посмотреть. Даже и не было такой идеи. Но сейчас этот, э, твой такой разговор, он звучит как план. Действительно, я же могу в интернете найти какие-то группы, наверняка они есть в разных социальных сетях, может быть, в мессенджерах. И, наверное, да, вот эта вот ярмарка, эта идея звучит очень классно. Потому что я представляю, что я могу там, э, как-то репрезентовать свои блюда, что-то им показать, и это будет действительно таким поводом для знакомства, для какого-то дальнейшего общения. Слушай, звучит очень круто. Ты знаешь, я, наверное, этим и воспользуюсь, потому что вот каких-то новых знакомств, новых каких-то встреч мне как раз не хватает. И это то, что мне нужно. Спасибо большое.
Конечно. Да. Да, да, обязательно. Я была рада тебе помочь и, надеюсь, у тебя всё получится. Я верю в это, потому что таких, э, любителей, как ты, поверь, их, э, много, и везде ты можешь найти. А тем более вот сейчас такое время, когда, а, перед Рождеством устраивается очень много ярмарок везде, даже в школах, не забудь зайти туда и д э, потому что там точно много всякой выпечки. Сейчас вот время, а, выпекания имбирных пряников, которые ты можешь украшать, красиво уложить их в упаковочки, еще и, э, каким-то, я не знаю, на на на своем, э, родном языке что-то написать. Они у тя будут просто улетать, и у тебя появится много знакомых и друзей. Поверь мне. Я думаю, что это, м, тебе поможет, э, все-таки, а, обрести себя и возобновить, э, свою вот такую вот, знаешь, э, радость, э, в том, что, э, чем ты любишь заниматься на самом деле.
Мгм. Мгм. Слушай, спасибо тебе большое. Твои слова звучат как настоящая поддержка. Э, потому что, э, сложно бывает как-то справиться, когда нет вот таких каких-то видимых прям людей рядом. Но от тебя я действительно почувствовала теплоту, какую-то заботу, заинтересованность. Это то, чего мне не хватало. Спасибо.
Я рада была тебе помочь, э, если будут еще какие-то вопросы обращайся. Всего доброго!
Окей. Пока.